うーん、まあ、なんか、き聞いてると、結構まあ、ん、ん、まあ面白い部分はある、でも、ま、もうほんとに仕事だけに時間を費やされてるから、大変だとは思うんですけど、まあ、う、う、同僚の方が結構いらっしゃるってことですよね、同じような状況の。
うん。 うん。 そうですね。ま、仲がいいかどうかは別にして、あの、いち部下の方が仲がいいんですけど。うん、そう。まあいろいろね、うん。いいますね、似たような状況の方とか。うん。
うん。 <laughs> <laughs> うん。 うん。多分えっとその部下の方がそのし指示していただいて、あのこう心地よく仕事してらっしゃると思うんですよ。あの、だからこううん、部下の方があ、その、あの部下の方を教えてあらっしゃるんですよね、その仕事として。
部下の方が指示をして